Ma guarda sono stati un po' un insieme di piccoli comportamenti. Cioè magari, uhm, a piano piano lei si è iniziata ha iniziato ad allontanarsi, magari e uhm, ehm, era una persona che magari conosceva altre persone e dava più tempo, più importanza a queste persone che magari conosceva da 1 giorno, piuttosto che appunto me che, vabbè non è che ci conoscevamo da tantissimo, però conosce ci conosciamo da 1 anno, abbiamo visto tante cose insieme, io la uhm, anche l'avevo aiuta durante un periodo di difficoltà che aveva avuto. Ehm, quindi cioè, anche una cosa, per esempio, magari mi ricordo che una sera avevano organizzato un'uscita insieme, e a me non avevano detto assolutamente niente. Poi lo sono venuta a scoprire per delle storie di Instagram, che vabbè sembra una sciocchezza, però <chuckles>
Mh-mh. Ah, ehm No, però è anche il fatto che magari lei l'avesse fatto palesemente, sai non avesse neanche provato a nasconderlo forse ti ha fatto riflettere sul fatto che ti prendeva un po' per una una che si fida troppo, o non so.
Anche sì, purtroppo io sono così. Purtroppo io, come ho detto sì, ho questo sesso senso che magari cerco di capire le persone a primo impatto, però allo stesso tempo voglio dare alle persone il beneficio del dubbio. Cioè nel senso che magari non è che se ti incontro dico: "Oddio questa persona non me la racconta bene, magari no, non non voglio più vederla nella mia vita assolutamente." Mari provo, quindi magari ecco, do magari l'impressione di una persona che si fida troppo, e poi magari ecco poi, mhmm, eco, mi trovo in situazioni non tanto piacevoli.
Mh. D'accordo, vabbè comunque poi tutto sommato tutto è bene quel che finisce bene, immagino tu abbia archivia archiviato rapidamente l'amicizia e sei passata oltre, mi sembra di capire, non ti ha ecco, non ti ha deluso più di tanto. D'accordo.
Assolutamente. Sì, sì assolutamente. No, non mi ha aspe uhm, aspettato più di tanto, però ecco al al all'inizio magari dà un po' fastidio, fa pure un po' male, no. Penso sia normale.
E quindi ma che s Eh certo dopo 1 anno, comunque un minimo di investimento emotivo anche una pietra <chuckles> l'avrebbe avuto quindi non fartene non fartene una colpa. Comunque senti avevamo iniziato dicendo no tutta una serie di segnali, stare attenti, eccetera. Ma tu conosci ecco, nella fattispecie alcune tecniche non so di, ehm, interpretazione del linguaggio non corpo non verbale quindi il corpo, oppure delle formule che una persona usa, sai per mhmm, per g auto auto tranquillizzarsi mentre sta raccontando una bugia?
Esatto.